Eee, aslında hiç farklılaşmıyor. Eee, çok benzer giyiniyorum. Mesela benim için, eee.
Hı. Ama kurumsalda çalışmıyor musun şu an?
Eee, n kurumsalda çalışıyorum da, hani, iş, eee, kıyafetle şeyim yok çok fazla, hani, s eee, istediğim gibi giyinebiliyorum ama zaten ben ceket giymeyi çok seviyorum. Böyle, kısa ceketlerim vardır benim, böyle, hani, çok da uzun biri değilim. Eee, böyle, eee, kendi proporsiyonuma göre, işte, eee, kot pantolonu, üzerine, böyle, rengarenk ceketlerim vardır. İşte, içine boğazlı kazağımı giyerim, üstüne ceketimi giyerim. Yazsa mesela hepsinin içine beyaz tişört giyerim, yani, o beyaz tişört
Hıı, anladım. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Üzerine yine ceket alırsın. O zaman farklılaşmıyor, yani, çalıştığın yerde de rahat giyinilebiliyor ay anladığım kadarıyla. Iıı.
Evet ceketimi alırım ama Ta tabii, tabii, benzer. Aynen öyle, bir de aksesuar çok seviyorum, eee, mesela beyaz bir tişört, eee, mesela beyaz bir tişört giydin, üzerine, böyle, bir, iii, işte kolye, eee, çok severim, eee, mesela renkli, işte turunculu, işte, eee, mercan rengi mavi falan, böyle, yanık tende de, böyle, patlar özellikle v yakalı tişörtü çok severim.
Hı hı. Hangi aksesuarları seviyorsun? Hı hı. Evet. Yanık tende o renkler hakikaten çok güzel durur. Bir de tam yaz renkleri, böyle, ııı, aslında yurt dışında, işte, İspanya'yı İtalya'yı anımsatan renkler çok da güzel durur. Peki bir şey daha soracağım, ııı, yani, şu an bu renklerden hoşlandığından bahsettin kolye takmaktan, işte, beyaz tişörtten, yani, böyle, bir 5 sene öncesine, 10 sene öncesine gittiğinde o zaman işte, şunu giyiyormuşum, ya, keşke neden ben onu giyiyormuşum ya da neden o renk kolye takıyormuşum dediğin bir şey var mı? Aksesuar olabilir, ana parça olabilir.
Evet. <chuckles> Aynen öyle. Evet.

Eee, hâlâ bu şekilde giyiniyorum, yani, benim dolabımda, eee, böyle, eee, kıy ana kıyafetler böyle hep şeydir, eee, pastel renkler, işte, eee, krem çok ağırlıklıdır, işte gri, iii, siyah çok yok <chuckles> siyah çok yok, çok sevmiyorum.
He he. Siyah, nasıl siyahla aran? He he. <chuckles> Peki, sence bütçe önemli mi? Yani, pahalı bir şey aldığında seni daha gö iyi gösterdiğini düşünüyor musun ya da içini daha iyi hisse düşünüyor musun kıyafete göre?
Eee, tabii ki de, eee, pahalı bir şey yani, pahalıdan ziyade kaliteli bir şey aldığında çok belli oluyor. Yani, bir, eee, kabanın kaşmir olmasıyla, eee, polyester ya da, eee, işte, ımm, polyester değil mi, olmasının arasında çok büyük fark var.
Hımm. Doğru, evet. Polyester, evet polyester kabanlar var.
Eee, 1 ısıtmıyor, eee, 2'ncisi, yani, yün yoksa, mesela, hiç ısıt ısınma anlamında sıkıntısı var. Bir de tüylenme yapıyor. Eee, tabii, önemli.
Senin için önemli. Hımm. Peki, markadan markadan bağımsız materyale önem veriyorsun aslında. Iıı, peki materyallerden bağımsız sormak istiyorum, yani ikisi de aslında kaliteli materyallerden oluşan bir ürün ama biri, böyle, çok bilindik bir marka, yani o seni daha çok mutlu eder mi o markayı üzerinde taşımak? Yoksa bu senin için önemsiz bir detay mı?
Evet, kesinlikle. Hı hı. Eee, markayı taşımayı da severim, açıkçası. <chuckles> Sen beni anladın. <chuckles> Ya mesela, şimdi benim şeyim var, çanta emm, iii, lara karşı biraz şeyim yani, hani, emm, nasıl diyeyim, yani, kadınların, eee, çanta aksesuarıdır, çanta, gözlük, eskiden saat vardı ama artık, eee, akıllı saatler çıkalı, hani, kalmadı, eee, eski saatler. Tabii, yani, bir sürü saatim vardı rengarenk, işte, eee, şeyleri her kıyafetime uygun takardım falan, eee, şimdi o da kalmadı bir tek çantam var, hani, onu da ben, hani, markalı olmasını seviyorum yani, biraz, eee, tarzı olmasını seviyorum ama mesela hıh, söyle, söyle.
He he. <chuckles> Birçok kadın gibi. Hıı. <chuckles> Seviyorsun. Hı hı. Evet. Eski saatler artık kullanılmıyor çekmecelerde. Ha ha. O zaman sen hı hı, buyur. Eee, o zaman sen tarzını, eee, yani, renklendirmeyi biraz çantayla da yapıyorsun, diyebilir miyiz? Yani, bir sürü bir çantam var dedin. Eee, bunlar hepsi böyle, ııı, natural tonlarda mı yoksa renk katmayı çantada da seviyor musun?
Evet.